คือเหมือนแบบบางทีเราก็ ตอนเช้าเสาร์อาทิตย์เราก็ให้สามีเป็นคนช่วยดูแลลูกนะ แบบลูก 5 ขวบเนาะ คือเขาก็พอที่จะดูแลตัวเองได้แหละ แต่เรารู้สึกว่าร่างกายเรามันชินไปแล้วอะกับการตื่นเช้ากับการนอนแค่ 6-7 ชั่วโมง อะไรอย่างเงี้ย เออ มันชินของมันเอง ทั้ง ๆ ที่ เมื่อก่อนอะ เป็นคนที่นอนแบบ 10 โมง 4 ทุ่มถึง 10 โมงเช้าอะ นอนได้อะ สิบสอง ชั่วโมงรวด เออ แล้วแบบตื่นมา อา กินข้าวแค่ 2 มื้อ แล้วก็ไปนอน ต่อ ชีวิตเรา ก็ถึงบอกว่าชีวิตมันมีความสุข อะ
อา ค่ะ อืม ๆ อืม อือ <laughs> แบบทบ ทบเวลาเลยใช่ไหม? <chuckles> อือ ๆ อืม เออ ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ได้จริง เออ แบบฟรี แคร์ฟรี ล ได้จริงใช่ไหมคะ? ไม่ ไม่ ต้องห่วงอะไรเลย
ใช่ มัน แคร์ฟรี จริง ๆ แล้วตอนนั้น ตอนไม่มีลูก ก็คือย้าย ไป อยู่เกาหลีด้วยไง แล้วไม่ได้ทำการ ทำ งานด้วย ชีวิต เราก็คือ การ นอนแล้วเราออกไปช็อปปิง แล้วเราก็กิน นู่นนั่นนี่ ซื้ออะไรของเรากินเอง ซื้อเครื่องสำอาง ใช่ไหม มีเงินก็ซื้อ นู่นนั่นนี่ เสร็จแล้วก็กลับมาบ้าน อา เออ สามีกลับมาทำกับข้าวหรือออกไปกินข้าวนอกบ้านกันเสร็จแล้วแหละ นั่นแหละแล้วก็นอน นอน ยาว เออ ใช่ มันแบบ เป็น เอนจอยมากอะ <chuckles>
อืม ค่ะ อือ ๆ เป็นไง? อ๋อ อือ ๆ เออ ค่ะ อืม ๆ อืม สบายมาก เออ ๆ อืม แต่พอบอส บอสตัวเล็กมา นี่คือแบบชีวิตเปลี่ยนเลยว่างั้นเถอะ
ค เออ ใช่ เราก็ไม่คิดนะ ไม่คิดว่ามันจะเปลี่ยนไปขนาดนี้ แล้วก็ แต่ จริง ๆ
อืม มีอะไรเปลี่ยนบ้างคะ กิจ วัตรประจำวัน มุมมองชีวิต หรืออะไรบ้างเอ่ย?
เออ